え、AI を用いてっていうことですか？それは。あ、全く関係なく。
あ、いえいえ、あの、ドロドローンの掃除をはい、学ぶと、こう上から俯瞰することになるので、あの、方向音痴の人でもできますよみたいな、な直るとは言ってないけれもしんないですけれども。
うん。 はい。 ああ、もう、AI とか関係なく、ドローンの技術を学べば、それ、プラうドローンが使えるっていうことプラスアルファで、まあ、それがマネタイズできるかもしれないし、ご自身の方向音痴も直るかもしれないしっていう。ああ、それはめちゃくちゃ有益ですね。
そうそう。 はい。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 ね。なので、もうどうにかしてこの、なんかこう、AI のスキルとドローン操縦ってなんか関係あんのかなと思って、こう、調べてるんですけど、あんまり関係ないような気がするので。もう、だから AI は諦めて、もう長年の方向音痴が直せるかもしれない、ドローン操縦の方に、こうスキル開発のお金とか時間を割り振った方がいいのかなって今思ってるんですが。<chuckles>
うん。 ああ。 うんうんうん。 あ、それはすごいありだと思います。あの、あまりこう自分に、ま、AI の学習っていうことに関して、じご自身の将来とか、やりたい事とかとなかなか直結しないのであれば、やっぱり続けるのって、相当難しいと思うので、であればはい。今おっしゃってたようなドローンとか、他に、あの、学べるスキルって色々あると思うので、その方が、まあ、正直楽しいいと思うので。まあ、楽しくないとなかなか続かないですしね。それ考えると、もう無理に AI 別に勉強しなくてま、もちろん必要だっていう、こう世間の流れは当然分かるんですけど。
うんうん。 そうですよね。 そうですよね。 うんうん。う うーん。そうなんですよ。
まあ、かといってそれに全振りしてもね、続かないあい、 あれだったらあんまりね。
そうですよね。 そうそう、私としてはこう、長年の方向音痴を直す方が、どっちかっていうと優先なので、それがね、あの、ドローンの操縦の免許を取ることで直って、もしあの、それでマネタイズっていうかお金も稼げたら一石二鳥じゃないですか。
なんか、それはそれでもったいないですもんね、自分の時間が。 <laughs> いや、ほんとそうですね。ま、それこそドローンもまあ、AI に、なら並ぶのか何なのか、ちょっとどれくらいの立ち位置か分からないですけど、ドローンもまだまだ、どんどんどんどんこれから産業が伸びていくでしょうし、全然いいんじゃないですか？
ね。 そうですね。